بالضبط كده آه، وكمان اللي هو حتى ما فيش خصوصية خالص يعني، اللي هو إيه كل البيت بيتفرج معايا على نفْس اللي أنا باتفرج عليه، فاللي هو يعني
إمم. آه. <chuckles> ما بتحسش إن هو ممكن يكون آآ، شوية مثلًا آآ يبقى يحصل ترابط من ناح قاعدين آآ إنكم قاعدين مع بعض، فرصة إن إحنا نتفرج على حاجة مع بعض؟
إمم، بُصي هو على ح يعني ممكن، بس يعني في مسلسلات هُم مش هي يعني مثلًا بقية البيت مش هيفهمها، أو مثلًا هيِفضَل كل شوية اللي هو إيه يسألني اللي هو الأسئلة بَقى ال اللي كُل شوية طَب هو هيعمل إيه؟ طب فهمني الحتة دي، طَب مش أنا باكره الموضوع ده جدًا اللي هو اتفر اتفرج وأنت ساكت آه، اتفرج وأنت ساكت ما أنا باتفرج زَيِّ زَيك أهو أنا والله العظيم ما أعرف أنا هيحصل أنا مش أنا المخرج ولا الممثل ولا كل ده، فاللي هو إيه أنا باتفرج زَيَّ زَيك فما تِفضَلش كل شوية بَقى إيه ت تفصلني وتسألني والكلام ده كله، فأنا ما باحبش الموضوع ده، وكمان اللي هو إيه ما
إمم. آه. امم. آه، آه. <laughs> بي بيفصلك يعني؟ <laughs> آه. <laughs> آه. <chuckles> آه. إمم. طَب بت إمم، قُل لي.
لأ كنت هاقول لِك مثلًا كمان الكومنتات بتاعة إيه اللي أنت بتتفرج عليه ده مش عارف ده ممل جدًا أنت مش عار أ أنا عاجبني أنا
آه، يعني بيبقى يعني ال آآ آآ، التف يعني تفضيلاتك غير أو إهتماماتك غير إهتماماتهم أو بتحب مثلًا أنت نوع معين من المسلسلات أو وهُم بيحبوا نوع معين وكده؟
بالضبط كده، يعني مثلًا هُم بيتفرجوا مثلًا على هندي، وتركي ومش عارف إيه والحاجات دي، أنا طبعًا ما ما ما ما ليش في الكلام ده فاللي هو إيه يعني فمش مش هاقعد جنبهم، وأنا وأنا بَقى ما باعملش الحاجة اللي هُم بيعملوها معايا اللي هو إيه، إيه اللي أنتم بتفرجوا عليه ده؟ ومش عارف إيه وكده ح مسلسل مليون حلقة ومش عايز يخلص، فاللي هو ما باعملش الحاجات دي، ف ب ب فاتقفلت من التلفزيون خالص يعني.
إمم. آه، آه، أنت <chuckles> ما تحبش المواضيع دي. <chuckles> إمم. <laughs> إمم، إمم.